Ah mais dis donc mais alors ça le fait d'avoir des animaux chez soi, c'est il y a il y a rien de mieux pour être, heu, au contact, heu, sensibilisé à la nature, aux espèces vivantes.
Bah voilà, c'est c'est ce qu'on leur dit aussi hein, enfin voilà, des heu bah, on n'utilise pas le le tracteur tondeuse à ce niveau-là, on n'utilise pas la débroussailleuse parce qu'en fait, heu bah, c'est les chèvres, les débroussailleuses. Heu donc heu, voilà, on on essaye de montrer qu'on peut faire un petit peu différemment. Heu, bon, bien sûr, hein, comme tu as compris, on est on est à la campagne, donc on a tout ce qu'il faut en termes de compost et cetera et heu, le compost se dispute aux chèvres aussi parce qu'elles, elles sont bien elles apprécient beaucoup, heu <chuckles>
<chuckles> Bah c'est super ça. Ouais. Ouais. D'accord.
heu, ce qu'on peut aussi leur proposer, heu, avec les fruits, les légumes, voilà, qui sont un peu abîmés ou, heu, quand on a fait de la cuisine toutes les épluchures, on leur donne et hem
En déchets? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais est-ce que est-ce que tes enfants, heu, les nourrissent?
Ouais, ouais, ouais d heu, quand on fait la cuisine ensemble, les épluchures, heu, une fois que c'est fini je leur dis: «Vous allez donner aux chèvres» et puis, heu
Mais il y a il y a pas d'autre, heu, d'autre nourriture? Elles ont que le la pelouse, heu, en gros et heu et ou ah ouais?
C'est ça. Alors en fait juste juste en hiver, heu, c'est le vétérinaire qui nous a dit, heu, les jours où ça a gelé, vu que l'herbe est gelée, on leur donne des granules
Mouais. Ouais, ouais. Ouais. D'accord.
heu, pour, hem, pour leur donner un peu de gras quoi. <chuckles>

Alors pourquoi c'est important selon toi de parler de nature aux jeunes, heu, heu, le plus tôt possible? Est-ce que tu peux me donner, heu, un exemple concret, heu, d'une situation où tu en aurais, heu, tu les aurais sensibilisés?
Alors, heu, moi j'ai 2 enfants de 7 et 4 ans, et en fait, heu, on les sensibilise à la nature, heu, de différentes manières. Alors, heu, entre autres, ce qu'on fait de temps en temps et maintenant c'est ça devient une demande de leur part, c'est on dit qu'on va nettoyer la nature. Donc en fait, on prend tout simplement le chemin de l'école avec, heu, un sac poubelle chacun, heu, des gants de jardinage et on ramasse tout ce qui traîne.
Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais. Et et alors, mais tu es en dans un village ou tu es en ville?
Ouais, je suis dans un petit village, hem, et en fait ça a commencé quand mon aînée est rentrée en petite section de maternelle. Il faisait ça au mois de septembre à l'école.
Ouais. Et tu as une Ouais.
Heu
D'accord, c'était, heu, un cours, heu, une initiative de de leur, heu, maître ou maîtresse.
Ben, ouais, c'était toute l'école toute l'école qui faisait ça, ils allaient en forêt parce qu'on a beaucoup de forêts autour de nous et heu, et ils faisaient ça. Et une année, ils ont arrêté et heu, en fait, bah, heu, n mes filles étaient, heu, demandeuses, donc heu, on a repris ça à notre titre à titre personnel.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et heu, maintenant, heu, elles le demandent, elles nous disent des fois, «Ca fait longtemps qu'on qu'on n'a pas fait, heu, il faut qu'on le fasse». Donc heu, c'est une sortie, c'est bénéfique, c elles comprennent l'intérêt
Ouais.
heu, l'intérêt pour elles de se balader et de pas avoir de déchets, heu, l'intérêt aussi de de recycler, que ça abîme la nature, heu, et cetera, et cetera.
Oui. Mais alors qu'est-ce que tu as trouvé, heu, sur le chemin qui, heu, qui t'a qui t'a surprise?